ได้ค่ะ ก็คือมีอยู่วันหนึ่งเราไปเที่ยวสถานที่หนึ่งอะค่ะ แล้วมันก็จะมีตลาดที่มันเป็น night market อะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนั้นน่ะเราซื้อ เราก็นั่งซื้อของอยู่ ใช่ไหม แล้วเราก็แบบว่า เออ จะ จะแบบ ล ลองไปซื้อไส้กรอก แล้วไปนั่งตรงข้าง ๆ ริมตรง ตรงแม่น้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันมี ผุ ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา แล้วเรานั่งอยู่คน เดียว ใช่ไหม แล้วเขาก็ approach เข้ามาประมาณว่า อ๋อ แล้วแบบเขาเข้ามานั่งข้าง ๆ ค่ะ แล้วเขาก็เอามือโอบไหล่ แล้วก็ถามว่า "มาคนเดียวเหรอ?" แล้ว แต่ แต่เขาเป็นฝรั่งอะค่ะ <laughs>
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อะฮะ เออ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ฮะ! ฮะ! อ้าว อ๋อ โอบไหล่เราเลยเหรอ?
แต่ว่าเขา ใช่ ๆ แต่ว่าเขาหล่อมาก แบบว่า ต้องบอกก่อนว่าแบบหน้าตาดีมาก แบบมาก แบบมากเหมือนพระ พระเอกแบบใน CW อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบนั้น แล้วเราก็ตกใจเว้ย
ค่ะ ฮะ เออ เออ แล้ว เหรอ ล ตอนนั้นตกใจ เออ ๆ
ตกใจ ๆ แล้วเราก็ถามว่าแบบ "โอ้" แบบ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เขาก็แนะนำชื่อเขา แล้วเขาก็บอกว่าเขามาจากไหน เขาก็บอกว่า เนี่ยเขามาเที่ยวที่นี่แบบอาทิตย์หนึ่งแล้ว แล้วก็ไปทำงาน แล้วเขาก็แบบเล่าเหมือนเรื่องชีวิตให้เขาฟัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็ตกใจ แล้วก็ตา ตาโต ใช่เปล่า แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนมาลูบ ๆ ขาอะค่ะ
อืม อือฮึ อ๋อ ค่ะ ฮะ! อันนี้แบบคุกคาม หรือเปล่า? <chuckles>
แล้วเราตอนนั้นเราก็ตกใจ มันคุกคามค่ะ ใช่ คุกคาม แต่ว่าเขามีวิธีการแบบว่าการ approach ที่แบบอธิบายไม่ถูกอะค่ะ เหมือน เหมือนถ้าคนนอกมองมา เขาจะคิดว่าเราเป็นแฟนกับเขาอะ ร น ในความรู้สึกนั้น ใช่ แล้วอันนี้เรารู้สึกว่าแบบ เออ เราอยู่ในอันตรายแล้ว
เออ อะฮะ อ้าว จริงเหรอ? แล้ว เออ ๆ แล้วเขาต้องการอะไรอะคะ สิ่งที่เขาแบบเข้ามาหาเรา?
ไม่รู เราคิดว่าเขาคงจีบแหละ แต่ฉันรู้สึกว่าเขาเหมือนคนแปลก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles> ใช่ อันนี้ คือ แบบกิน แล้วแบบเมาท์มอย เลยเริ่มใช้สรรพนามเป็นฉันแล้ว <chuckles> รู้สึกว่าเขาน่า <chuckles> รู้สึกเขาว่า น่าจะเข้ามาจีบ แต่ว่าอาจจะเป็น เวย์ ประมาณแบบค่อนข้างน่ากลัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเนี่ยชอบแบบพูดจา ชอบพูดจาเล่น ๆ กับเพื่อนว่าแบบ คือเราจะชอบดูหนังฆาตกรที่ เอ่อ พวกเน็ตฟลิกซ์ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะชอบเอาผู้ชายหน้าตาดีมาเล่น แล้วทำให้เราแบบ <tsk> เขาเรียกว่าไง Romanticize ฆาตกรอะค่ะว่าแบบ เออ ว่าแบบว่า เนี่ยเรามองว่าแบบเนี้ย ถ้าเกิดขึ้นกับเรา เราคงโอเค เพราะเขาหน้าตาดี แต่ว่าเวลาเหตุการณ์นั้นขึ้น เกิดขึ้นจริง ๆ อะค่ะ คุณหมวก คืออยากจะถอนคำพูดมาก คือกลัวมาก แบบ ต คือหน้าตาไม่ช่วยอะไรเลย ใช่ หน้าตา ก็คือไม่ได้มีผลอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็มาลูบขา ใช่เปล่าคะ อะฮะ
อ๋อ เออ ได้ ๆ ๆ ไม่ติด เออ ๆ เออ เออ อืม อ๋อ อะฮะ อ๋อ อ๋อ เออ เออ โอ๊ย เออ เป็น เนาะ มันน่ากลัวใช่ไหมคะ? เออ ก็คือ คือจริง ๆ แล้วอะมันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศใช่เปล่า? เนี่ยบางคน ถ้าเกิดว่า อ้าว จริงเหรอ? ที่ไทยเหรอ? โอ๊ย น่ากลัวมาก แต่อีกอย่างหนึ่งอะ ก็คือหมวกมองว่า คน คนที่ต่างประเทศมาเที่ยวที่ไทยอะเขาอาจจะ <tsk> คือเขาอาจจะคิดว่า คนไทยอะเป็นคนที่ง่าย ๆ อะไรก็ได้หรือเปล่า ด้วยแบบ คัลเชอร์ วัฒนธรรมของฝรั่งอะ แต่ที่จริงอะ ฝรั่งเขาก็มี วัฒนธรรม ของเขา ที่มันไม่ควรจะต้องถึงเนื้อถึงตัวอะไรขนาดนั้น จากคนที่แบบ ไม่ รู้จัก ก็ไม่สนิทนะ เออ อันเนี้ย มัน มันก็ดูแบบแปลก ๆ แล้วก็น่ากลัว แล้วคุณหมวกผ่านเวลานั้นมาได้ยังไงอะคะ?
ไม่ เกิดขึ้นที่ไทย จริง จริง ใช่ไหม? ใช่ไหม? อื้อฮือ

สีฟ้าค่ะ สีน้ำเงิน
เออ มันคือสีฟ้า มัน มันเป็น เนเชอร์ ของแอลกอฮอล์บ้านเราไปแล้ว แต่พอ พอเราไปประเทศลาวอะ แอลกอฮอล์ล้างแผลของเขาอะมันเป็นสีใสเว้ย แล้ว
อะฮะ ค่ะ อ้อ
มันเหมือนกับน้ำเกลืออะ เราก็เลยแปลกใจว่า "อ้าว แล้วอย่างงี้เขาจะแบบไม่ ไม่ใช้สลับกันเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย คนที่ นู่น ก็บอกว่า "มัน เออ มันก็มีฉลากติดไว้" อะไรอย่างเงี้ย โดยปกติแล้วแบบ อ เขาก็ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไร อะไรประมาณเนี้ย เขาไม่ได้แบบ <tsk> ไม่ได้มีความ ตระหนัก อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยไม่ได้แบบ ไม่ได้เปลี่ยนสีของแอลกอฮอล์อะค่ะ บ้านก็เลยแบบ เออ ได้ ได้ อ๋อ ประเทศเขาเป็นอย่างงี้นี่เอง อ๋อ เออ แล้วก็บ้านก็เลย เออ ซื้อมา แล้วก็ เออ แต่ต้องอ่านฉลากดี ๆ ว่า อันเนี้ยนะ อันนี้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะ อันนี้น้ำ เกลือ นะ เออ
อืม ค่ะ อืม อือ ๆ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อือ Oh my god เกือบแล้ว
นั่นแหละ อันนี้ก็ เกือบ ใช่ แล้ว แต่มันก็เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะคะ เป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์ล้างแผลเลยอะ เออ ใช่
อืม ค่ะ แต่อาจจะไม่ใช่แบบเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? เดา
ถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องไหม มันก็คือ จริง ๆ แล้วอะ เอ่อ ในส่วนผสมของแอลกอฮอล์จริง ๆ มันคือสีใสนั่นแหละ มันคือถูก ต้อง ของเขาแล้ว แต่ว่าทีเนี้ยบ้านเราอะเอามาแยกสี เพราะว่าสีใสอะมันอันตรายมาก ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ ไม่ได้ปิดฉลากอะ มันมีโอกาสที่แบบคนจะแบบหยิบผิด หรือว่าดื่มกินได้อะ นึกออกไหม? เออ ใช่ ๆ แล้วทีนี้พอบ้านได้ทำแผลหรือว่าล้างแผล อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ คือ บ้าน ก็ คือมันเหมือนพัน พันขาไปเลยอะค่ะ ที่ผ้าก๊อซ อะไรเงี้ย เราเหมือนแบบคนบาด เจ็บ เยอะ แต่จริง ๆ แล้วแผลนิดเดียว <chuckles> แล้วก็คนที่นั่นน่ะ เขาเห็นแผลเราอะ เขาเห็นเราพันผ้าพันแผลอะ เขาก็เป็นห่วงเป็นใย เขาก็ถามว่าแบบ "เออ ไปโดนอะไรมา เจ็บไหม?" อะไรอย่างเงี้ย คือแบบคนลาวเขา แบบ ค่อนข้างน่ารักมากเลยค่ะ ก็เลยเป็นความรู้สึกว่า หมวกประทับใจใน เอ่อ ประเทศลาวนะ คนเขาแบบน่ารัก มาก ๆ
อือ ๆ เออ ค่ะ อา เออ ๆ ๆ เข้าใจได้ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อา เออ อืม อืม คน nice อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? อืม อืม แล้ว อืม มันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ทำให้แบบว่าช่วยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ด้วยไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ นั่นแหละ ใช่ เปลี่ยนมากค่ะ เพราะบางทีอะเรา เราอาจจะคิดว่า เราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะ บางทีเราจะไว้ใจใครไม่ได้ หรือเราอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรอกนะ อะไรประมาณเนี้ย ในความคิดแรก ของ ของหมวก แต่พอเราเจอแบบเนี้ย ความคิดมุมมองเราเปลี่ยน คนเราอะถ้ามันมีการสื่อสารที่ดี มีคำพูดที่ดี ๆ ต่อกันน่ะเขาก็ช่วยเหลือเราได้นะ อืม บ้าน เออ หมวก บ้าน คิด คิดยังไงบ้างคะ?
ค่ะ อืม อ ค่ะ อืม อือ ๆ อือ